Hm, was meinst du für ein Puffer?
Also, du hast doch bestimmt 'n gewisses Budget, was du monatlich auf jeden Fall ausgeben musst. Also, Miete, keine Ahnung, S Versicherungen und sagen wir mal grob deine Lebenshast Haltungskosten. Hast ja wahrscheinlich 'ne Vorstellung, wie viel du im Monat so grob mindestens brau
Ja, genau. Ja, absolut, da habe ich auch 'ne Liste sogar. Das habe ich alles ganz, ganz penibel und jede einzelne Summe mit aufgeschrieben. <chuckles>
Genau, und, äh, was ja sinnvoll wär, wär zum Beispiel, dass man sagt: „Ich l ich schaue, dass ich einen Puffer habe von zweimal diesem Betrag“, als Beispiel. Das ist jetzt 'n kann auch dreimal oder nur einmal sein, das liegt 'n bisschen bei dir. Und wenn du das geschafft hast, den anzusparen, ab da kannst du ja mit deinen Sparsystemen etwas aktiver sein, weil selbst wenn du mal 'n schlechten Monat hast, hast ja immer noch relativ viel Luft, um zu reagieren. Also, wenn du diesen Prinzi also, den Puffer solltest du natürlich nicht irgendwo reinsparen, wie jetzt zum Beispiel deinem deinem Kredit, sondern tatsächlich bewusst zur Seite legen für den Fall, dass du 'n schwachen Monat hast und ausgleichen kannst. Aber dann hättest du, wenn der da ist und du den im Prinzip definitiv nicht angreift, hättest du ja immer die Luft mit allem, was sonst zusätzlich kommt, ja, deinen Kredit abzuzahlen oder im Positiven jetzt mal ausgeben po wenn Ausgeben positiv ist, äh, hm, ja, essen zu gehen, mit den Freunden, dir was zu gönnen et cet ohne dass du 'n schlechtes Gewissen hast und ohne denkst: „Oh, hoffentlich beißt mir das nicht irgendwie oder oder kommt mir das im nächsten Monat schlecht, dass ich das jetzt so gemacht habe.”
Mhm. Ja. Mhm. <chuckles> Ja. Ja. Mhm. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich versuche tatsächlich auch, immer so 'n Puffer zu lassen. Ich glaube, ich könnte ihn halt noch größer halten, was du gesagt hast, auch, äh, so vielleicht sogar dreimal das, dass man im Falle des Falles 3 Monate lang einfach klarkommen würde. Ähm, zum Glück hatte ich das noch nicht, dass es so passiert ist, aber wer weiß, man weiß es ja nicht. Vielleicht habe ich auch mal 2 richtig schlechte Monate hintereinander. Ähm
Mhm. Mhm, mhm. Genau, das wäre eigentlich Mhm. Konntest du denn vielleicht noch beobachten, was dazu führt, dass du da die Motivation verlierst? Weil, das ist natürlich ja auch 'n Faktor, wo man vielleicht hingreifen könnte.
Mhm.